Ah, os números assim, isso tá levando em média 3 a 4 anos, então eu acredito que em outubro de 2026, ele já pega esse documento.
Entendi, aí já te te libera, né.
Só que Já me libera. Só que por exemplo, meu ex meio que decidiu ir embora quase que do nada, ele arrumou um namorado, e quis tocar pra frente. Beleza, ele está certo. Só que aí eu me pergunto: "Gente, tá, por que que eu estou fazendo algo por ele, se ele se o que ele fazia por mim que era me aju tipo, ficar aqui pra gente se ajudar e tal por pior que tivesse". Aí eu me aí eu fico me questionando, será que eu devia mesmo me privar desse desse tempo que eu já estaria procurando um apartamento, às vezes, eu estou perdendo oportunidades boas pra tá ajudando uma pessoa que já não tá mais na minha vida, e aí?
E Certo. Ti Certo. S Casada. É, é uma questão bem, bem delicada, né, porque eu imagino que exista uma consideração e, mas assim, você também tem o direito de tocar sua vida, né. Esse que é o fato, assim como é.
Uhum. Eu eu não tenho só o direito, mas eu tenho a necessidade, porque por exemplo, aqui, se você compra um apartamento antes dos 35 anos de idade, você não paga os impostos.
também, claro. Ah entendi, então é um grande vantagem pra você também comprar logo, né.
Uhum. Isso são 6000 euros.
Uau, é uma boa grana.
São 6000 euros. Uhum, seis mil euros você mobília a casa.
E ele chegou. Mais do que mobíliar casa até. E ele chegou a te pedir isso, assim deliberadamente: "Ah, continua casado comigo até pegar", ele pediu isso como um favor, ou vocês só deixaram subentendido, e você tá fazendo a sua parte, e agora ele não está fazendo a dele?
Uhum. Então, eu eu perce eu percebia que ele não queria mais estar comigo, mas parecia que ele estava segurando, entendeu? Aí eu soltei esse verde, falei assim: "Olha, se você não está feliz, se você quiser separar de mim, a gente separa, eu não me preocupo em me em continuar casado com você, pra você pegar o seu papel e tudo mais". Só que é aquela coisa, a vida muda, né.
Tá. Ah. Certo.

Sim. É claro.
Sabe. E aí, às vezes a gen a gente vai ver a as questões e pensa assim: "Poxa vida, eu aqui me", <clicks tongue> eh me comprometi com algo, e a troco de quê? Porque eu acho que todo compromisso, ele tem que trazer um benefício pra ambas as pessoas.
Certo. Claro. Sem dúvida. Tem que ser um ganha-ganha, né. Senão vira uma coisa de um lado só.
Né. Uhum. Sim, porq pois é. Porque eu tentei eu tentei, eh, eu tô tentando me manter feliz e confortável nesse apartamento, mas não tá rolando.
Hum. Você já não tá no clima, assim, de continuar num lugar que, provavelmente traz lembranças e e, enfim, pelo tamanho também, porque você já falou que tinha uma insatisfação pelo tamanho e você já chegou a olhar, assim, pra ver se você acha aquele apartamento, que fala: "Oh, nossa, esse aqui que que eu quero comprar"?
É! Aham. Então, eh, eu agora nem tô olhando porque, assim, eu sinto que se eu for olhar, sem ter a mi o meu financiamento aprovado, é como os apartamentos bons saem muito rápido, eu fico com a sensação de que eu tô criando ansiedade, ao invés de uma boa expectativa, sabe.
Sim. Sim, sim. É esse é, esse é complicado, porque o mercado imobiliário acho que pra todo lado, principalmente na Europa, né, ele tá bem canibalizado, tá tá, assim, as as disputas, né. Sim. É. Eu eu não sei. Eu eh, você já pensou em conversar com ele, se abrir e falar: "Olha, tô aqui, eh eh, segurando o documento, tudo bem? E você não tá demonstrando, assim, uma consideração. E, aí?", né, tipo. Hum. Tá.
Uhum. Sim. É, de vento em popa. Sim. Pois é. Não, porque ele já sabe. O que eu, na verdade, hã, m o que eu, na verdade, tá me incomodando é que, assim, por exemplo, eu vou eu vou esperar ele voltar do Brasil, porque ele vai viajar agora no final do no final do ano e volta ano que vem, ele vai ficar 2 meses no Brasil, trabalhando de lá e tal que ele trabalha em home office, e eu v quando ele voltar, eu vou falar assim: "Olha, chegou o momento, vamos nos divorciar". Eu mesmo, inclusive, vou até pagar o divórcio sabe quando você não quer mais perturbação?
Tá. Certo. Aham. Ah.